Dan kalau dilihat loncatannya kan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Nah, untuk surat-surat itu, kalau dulu kan harus diketik, salah, kemudian di-Tipp-X, atau di ditarik kertasnya, diganti lagi, itu kan susah sekali dan membuang waktu gitu ya, sementara kalau sekarang kan nggak perlu seperti itu, bahkan sekarang banyak yang sudah mulai, eee, beralih semua ke digital, nggak perlu pakai kertas lagi, gitu kan. Semuanya cukup digital, dikirim ke email atau, eee, bisa diunduh gitulah ya intinya ya.
Mmm, mhm mhm. Iya iya iya, dibalik-balikin lagi gitu ya. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya. Mhm, mmm. Mmm, mhm. Iya iya iya.
Tidak susah seperti dulu dan itupun dalam sekejap, hitungan detik udah bisa nyampai kan di eee, apa, eee, di penerima gitu. Kalau dulu kan waktu kita masih zaman pakai mesin ketik, nulisnya aja itu pakai mesin ketik lama, sudah gitu kan masih, eee, harus ada proses untuk dikirim, eee, lewat kantor pos gitu kan ya. Nah, sekarang udah ga pake begitu-begitu. <chuckles> Heeh.
Betul. Mhm. Mmm, mhm. Iya, betul. Mhm mhm. Iya. Kantor pos, udah nggak, tinggal, eee, apa ya, tinggal, eee, ketik-ketik aja, misalnya perlu internet, kita langsung
Iya, kirim, penting ada koneksi internet kan ya, terhubung, heeh.
Betul, langsung, eee, apa ya, bisa bisa ngelakuin apa yang, eee, kita mau juga seperti, eee, tadi ngirim-ngirim, eee, pesan juga gitu ya, heeh. Mhm, dan sebenernya untuk heeh heeh, dan sebenernya untuk ini ya, untuk, eee, transportasi juga kita sebenernya kalo mau ke mana-mana jadi lebih gampang ya, kalo misalnya di eee, ya di luar mungkin, kalo misalnya kita gak punya kendaraan bisa Uber atau misalnya, eee, Gojek, di sini kan heeh, jadinya
Iya. Betul. Iya. Iya iya, setuju, sempat juga iya, kenapa? Silahkan. Iya. Untuk sekarang, ya. Iya. Betul Ya ya ya. Iya.
emang kalo misalnya kita mau ke mana-mana pun bisa tinggal
Untuk iya, transportasi mudah dan banyak gitu ya, sarananya gitu ya, pilihannya sekarang banyak.
Heeh, betul betul, iya, jadinya Heeh, jadinya kita pun jadi lebih, eee, santai lah, gitu ya. Mhm, gitu. Jadi gimana tadi, Mbak?
Iya, mhm, betul sekali. Kenapa?